والله هي ب فكرة جميلة الصراحة، و يعني يعني الصراحة هي فكرة حلوة، ب بس هل مثلًا شا أنتِ ت تُقصدي يعني إن إحنا ما نع ن نعمِل له، زي فترة مُعايشة معانا كده ونشوف أفكاره عاملة إيه، وهيقدّم إيه من غير ما نخُش شراكة فعلية، صح؟
آه، أيوه قصدي كده، عشان هو نفسه ممكن يلاقي مثلًا مسؤولياتكم كبيرة هو نفسه ممكن يكون مش صاحب مسؤولية مثلًا ويمِلّ مثلًا، فأنت تلاقي نفسك إن أنت خلصت منه من غير ما تحس إن أنت ضغطت على صاحبك أو إن أنت أصريت في قرارك، وممكن يطلع فعلًا حَدّ كويس، وأنت تكتشف إنه هو أ أنتم محتاجِينه فعلًا، وأنت اللي تغيّر نَظرِِتَك ناحيته و و تبقى مُصِرّ عليه مثلًا إنه يكمّل أو كده و وتغيّر فكرة إنه طماع والكلام ده، جايز أنت مش عارفه أوي لأن هو صاحب صاحِبك يعني، فجايز يكون قد المسؤولية، جرّبت مثلًا تعمل حاجة زي كده؟ والّا صَعب ما ينفعش؟
آه. امم. آه. بالضبط تمام. عندِك حق. امم. إمم، بالضبط. عندِك حق. لأ، ما جَرّبتش بس هاجرّب فعلًا لإن ش إن شكل ال الفكرة يعني يعني بجد تستحق ال إن إن أنا آآ أفَكّر في الموضوع وأجرّب الموضوع دوّة، مُمكن يكون فعلًا عندِك حق إن أنا أكون ظالمُه أو أنا مُتسرّع في الحُكم عليه، عادي ما ينفعش أحكم على الناس كده برضه من من برّه لبرّه. أنا فعلًا هاعمل كده وهاشوف إن شاء الله.
والله لو نفعِت كان بها، لو ما نفعِتش أنت مُمكن بقى إيه آآ تعمل موضوع العقد اللي قُلت لَك عليه بينك وبين صاحِبك، بحيث إنه تعملوا أهداف ما حدّش فيكم بقى يطلع عنها ويطلع في باله بقى، يجيب شريك، ويطلع في باله إن هو يسيب المشروع، فتعمِلوا بقى أ زي عقد ما بينكم بحيث، إن كل واحد فيكم يكون ملتزم بالحاجات اللي عليه، فَده برضه من ناحية تاني، هيلزم شريكَك بأن هو ما يقعدّش يطلع برّه الصندوق ويفَكّر في حاجات، وأنتم لسه ما وقفتوش على رجلِيكم، فوالله إن نفعِت إن الشخص التالت دوّة ن نفع، وأدِيِك راضيت صاحِبك وعِشرة عُمرَك و وجرّبت حاجة جديدة، أنت برضه ما كنتش متأكد منها، نفعِت كان بها ما نفعِتش يبقى ه مش هنكَمُّل، غير لمّا نحُطّ قاعدة كده نكَمّل عليها بحيث إن إحنا، ما نُقعش في حاجة زي كده تاني، أدِينا جرّبنا فِكرتَك وفشلِت وما نفعتش يعني، كأنّك هتقول له كده يعني بالضبط كده آه، ما تراعيش بقى، موضوع الصحوبية والكلام ده. آه.
امم امم. فعلًا. والل ماشي. وتبقى كل حاجة بالعقود و وكل حاجة، بحيث نأمّن نفسِنا لو لو هو عندُه آه والّا ه آه والّا هو والّا هو بقى مُمكن يكون، نواياه يعني سيئة أو حاجة، فإحنا ن نقدر نكشفها من الأول، أنا حقيقي بجد باشكرِك جدًا، أنتِ يعني ريحتيني شوية، من ناحية الفكرة و وهاحاول أعملها بإذن الله وإن شاء الله، تنفع بإذن الله. شكرًا جدًا ليكِ و
ال العفو أنا في الخدمة، دايمًا.